Ờ, được đấy chứ. Tức là bạn sẽ chỉ cần quan tâm là sẽ có đủ những cái nhóm chất như là đạm này, chất xơ này, tinh bột là đủ rồi, đúng không? Chứ cũng không cần quá là cầu ký ha.
Ờ. Đó. Chính xác. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng, đúng, đúng luôn. Nhiều khi á bạn ờ.
Mà mấy cái món này thì có, ưm, kiểu như là, cần nhiều thời gian chuẩn bị không nhỉ?
Ơ, hổng đâu bạn ơi, mình toàn là chọn cái món nào mà ít sơ chế nè, ờ, nhất là mấy món cá là mình né luôn. Mà nếu muốn ăn cá thì mình sẽ một là nhờ mẹ mình, ờ, mua hoặc là làm giùm hoặc là mình sẽ mua cá thác lác á bạn, nó sẽ là người ta cạo sẵn nè, mình về mình nấu canh này kia xong mình ăn thôi.
<laughs> Công nhận nha. Ờ. Hợp lý đấy, ờ, cũng cần thời gian chuẩn bị nó ngắn ngắn một tí, bởi vì là bây giờ cuộc sống thì cũng rất là bận rộn ấy, nhỉ. Ờ, làm sao để mà, gọi là, rút ngắn được cái thời gian chuẩn bị này, rồi thì ăn uống vẫn đủ chất đấy thì là tốt nhất. Ưm, mà bạn làm sao để bạn có thể chọn được những cái thực phẩm vừa nhanh gọn mà lại vừa giàu chất dinh dưỡng?
Ừ. Đó, đúng rồi. Ừm, càng tốt, ừ, ừ. À, chẳng hạn như là mình sẽ có những cái món canh mà, gọi là, đơn giản, rồi, kiểu, tối giản nhất nha bạn ơi, chẳng hạn như là món canh chua cá diêu hồng đi ha, à, bạn thấy là nó có vừa có rau, có cá, đúng hông? Nên mình cũng hổ phải làm món mặn luôn, mình chỉ nấu canh xong mình lấy rau mình ăn thôi bạn, à, sau mình cũng ăn đúng rồi, 1 món, duy nhất 1 món thôi, thì
Ừm. Hay đấy! Ừ! Ờ ha! Tức là 1 món thôi nha. Ê, hay nè, rất là hay để áp dụng cái cách này, chỉ cần nấu đúng 1 món thôi là đã có thể là đủ dinh dưỡng rồi, ờ.
chua đó thì bạn biết rồi. Ờ. Đúng rồi, chính xác bạn, đúng rồi bạn, đỡ tốn công, rồi nhiều khi là người ta cũng bán sẵn một cái set mà nấu canh chua á bạn, rồi có me rồi có này kia kia nọ hết luôn bạn, mình cũng hổng cần đâu ừm, ừm.
Ừm. Rất là tiện nha. Mà bạn có áp dụng cái quy tắc nào khi mà bạn kết hợp các cái nhóm thực phẩm với nhau không?